जी, मुझे एक सलाह चाहिए थी कि मैं अभी एक किराए के मकान में रहता हूँ और अभी मेरी शादी हो गई उसके बाद हम दोने 2 लोग हो गए, फिर बच्चे भी हो गए तो हमारा दिन पे दिन परिवार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन किराए के मकान में रहते-रहते मुझे दिक्कतों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई बार मकान मालिक जो होते हैं वो कह देते हैं कोई बहाना बना देते हैं कि आपकी तरफ से ब बच्चे शोर-शराबा करते हैं, आप मकान खाली कर दीजिए। कई बार और कोई कारण बता के खाली करवा देते हैं कि मेरे घर में कोई फ़ंक्शन है या शादी है तो मुझे ऊपर का कमरा चाहिए या अ, ये जगह चाहिए तो उस वजह से खाली। तो इस चीज़ में बहुत दिक्कतें होती हैं मकान खोजने में या फिर मकान ढूँढने में सबसे ज़्यादा समस्या का, का सामना करना पड़ता है कि कोई किराए पे अच्छा मकान मिल जाए जहाँ पे आसानी से 1 साल या 2 साल आदमी रह सके। आप इसमें क्या सलाह देंगे?
अ, जी। उहुँ। हुँ। समझ सकती हूँ। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ और अम, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। मुझे ये बताइए कि अ आपने कहा कि आप किराए के मकान में रहते हैं, बार-बार खोजना पड़ता है बार-बार म मतलब ये चीज़ें होती हैं और वाक़ई में देखिए बेचैन करती हैं परेशानियाँ, तो मुझे ये बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और अ, मतलब क्या जो आप किराए के मकान में रह रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल अम, मतलब होते हैं ना सफ़िशिएंट है, कि हाँ सही है, सब कुछ सही है बस ये चीज़ें परेशान कर रही हैं कि बार-बार खाली करना पड़ता है या कुछ और बातें हैं और लगभग कितना किराया आप दे रहे हैं अपने मकान का?
जी। जी देखिए, मेरे परिवार के अगर मैं सदस्यों की बात करूँ तो मैं और मेरी पत्नी हैं, उसके साथ एक बेटा एक बेटी। मतलब हम कुल मिलाकर 4 सदस्य हैं और मकान जहाँ पे मैं रहता हूँ जो भी मैं ढूँढने की कोशिश करता हूँ तो उसमें वही एक लैट्रिन, बाथरूम, किचन और 2 कमरे कम से कम मुझे 2 रूम सेट चाहिए होता है। तो वो मेरे हिसाब से एक सफ़िशिएंट रहता है अपने परिवार के हिसाब से अगर मैं बात करूँ। और किराए के तौर पे मैं लगभग साढ़े 8-9 हज़ार के आस-पास जो रेंट है जो किराया है वो मकान मालिकों को देता हूँ।
जी। उ, जी। अ, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये भी मुझे बताइए कि अ, थोड़ा-सा जैसे कि आप जो घर ख़रीदना चाह रहे हैं तो अ, होता है ना, कि कुछ ह अ, हम अपने लिए जुटा के रखते हैं कि भई इतना तो है हमारे पास और इतना जुटाना है। मतलब थोड़ा-सा हम अपनी वित्तीय जो स्थिति है उसको भी संभालने की कोशिश करते हैं जब भी हम कोई नया बड़ा काम करने चाहते हैं। तो आपके हम अगर आर्थिक स्थिति की बात करें, तो कैसे आपने व्यवस्थित किया है, अ, अगर हम इस मकान की बात करें ख़रीदने जा रहे हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है अभी इस समय?
जी। हुँ। जी, उसके लिए तो देखिए मैं थोड़ी-थोड़ी समय-समय पे जो सेविंग करता रहता हूँ। और कुछ पैसा मैंने एसआईपी में भी लगाया है जिससे मेरे जो मंथली कोई एक ईएमआई के तौर पे जाते रहते हैं। तो वो है और बाकी जो अकाउंट्स में सेविंग अकाउंट में मेरा पैसा है वो है। फ़िर इसके अलावा कई अ, ये भी मैं करता हूँ कि जैसे मेरा दीपावली पे या नए साल पे जो बोनस आते हैं। उस पैसे को भी मैं सेविंग अकाउंट में ही बचा कर रखता हूँ जिससे कि मुझे घर लेने में मदद मिले। और हाँ, आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा मैं अपनी बेहतर नहीं कहूँगा कि मेरी स्थिति ज़्यादा बेहतर है। तो अभी फ़िलहाल मैं खरीद तो नहीं सकता तो फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि 1-2 साल अभी मुझे किराए के मकान से ही रहना पड़ेगा।
हुँ। उ, जी। जी। समझ सकती हूँ। हुँ, जी। जी, मैं समझ पा रही हूँ। तो आपने कहा कि अभी 1-2 साल आप नहीं खरीद सकते हैं। अभी 1-2 साल किराए के मकान में ही रहना होगा। तो अ, आप इससे प्रतीत होता है कि आपने अपनी जो वित्तीय व्यवस्था बनाई है उससे आप भली-भाँति अ अ, जानते हैं उसे। और आपको समझ है उस चीज़ की कि किस तरह से आपको बचाना है इससे समझ आता है। तो मुझे बताइए कि अभी अगर आप जैसे कि क्या अ, कोई किराए का मकान ढूँढने में आपको परेशानी हो रही है? या आप अभी क्या चाहते हैं कि नए मकान को किस तरह से अभी ले सकते हैं। थोड़ा-सा मुझे जो आपकी समस्या है उस पे थोड़ा-सा और प्रकाश डालिए?
जी। जी, बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो मैं कोशिश यही है मेरी कि मैं कोई किराए का मकान मुझे मिल जाए सो जिससे कि मैं आसानी से अपने परिवार के साथ वहाँ पे रह सकूँ और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ मकान खरीदने की तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि, अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कोई नया मकान खरीद सकूँ या फिर ऐसा हो सके कि कोई अ, जो इन्सटॉलमेंट जो किश्त हम कह सकते हैं उस पे अगर कोई आसानी जो आसान किश्तों पे अगर कोई मकान मुझे मिल जाए, तो वो भी मैं एक बार को अ, हो सोच सकता हूँ लेने के लिए।
जी। हुँ। हुँ। उ, जी मैं समझ रही हूँ। अच्छा आप मुझे यह भी बता सकते हैं अपनी स्थिति अभी जो आपकी स्थिति है उसके हिसाब से अ लगभग जैसे आपने कहा कि कुछ सस्ती इएमआई पर अगर आपको मिल जाए तो अभी जो आपकी स्थिति है उसमें लगभग कितना पैसा आप बचा लेते हैं जिसकी आप इएमआई दे सकते हैं। वो कितना अमाउंट लगभग होगा?
जी। जी, फिलहाल अगर मैं अपनी स्थिति के हिसाब से बात करूँ तो सारे खर्चे निकालने के बाद लगभग 15 से ₹20,000 के आसपास मैं मंथली बचा सकता हूँ और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर ये 15 से 20,000 मैं इएमआई में दूँगा तो कई बार कोई इमरजेंसी फंड की मुझे ज़रूरत पड़ जाती है। होता है कि कभी बच्चे बीमार हो गए या कोई बात हो जाती तो उसी स्थिति में अगर मैं 20 की बात कर रहा हूँ तो लगभग मैं मान के चलूँगा कि ₹15,000 तक मैं आराम से इएमआई अफ़ोर्ड कर सकता हूँ।
जी। हाँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ। जी, समझी और आपने कहा कि अ, जो आप जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं कभी आपने कोशिश की है कि लगभग कितने का मकान आ जाता होगा। कुछ डाउन पेमेंट भी आपने रखी हुई है, कुछ हद तक अगर हम बोलें?
जी, बजट की अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे इस तरह के मुझे कोई मकान नज़र में आया नहीं है, हालाँकि मैं घूम रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ नया मकान कोई मिल जाए। और दूसरी तरफ़ मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई अपना मकान अगर मुझे ऐसा मिल जाता है कि जिसे मैं खरीद सकूँ और डाउन पेमेंट की बात है तो वो लगभग मैं 7 से 8 लाख रुपए के आस-पास उसमें डाउन पेमेंट दे सकता हूँ।
जी, जी, बिल्कुल अ, देखिए मैं आपकी सारी बातों को समझ रही हूँ जिस तरह से अभी आपकी अ, स्थिति है, परिस्थिति है और जितनी चीज़ें मैं समझ पाई हूँ देखिए, आपने कहा कि आप 15 हज़ार अभी अफोर्ड कर सकते हैं, है ना? सारे खर्चों को निकालने के बाद। तो देखिए, अभी आप किराए के मकान में रह रहे हैं उसका किराया भी ज़रूर जाता है जैसे कि आपने बताया 7-8 हज़ार रुपए, अगर आप ये 15,000 और ये 7-8 हज़ार रुपए जो किराया आपका जा रहा है कहीं न कहीं, ये देखिए, ये आपका अपना नहीं हो रहा है, ये जा रहा है तो चला जा रहा है, है ना? तो इसको भी आप इसमें मिला सकते हैं। और आपने कहा कि 7-8 लाख अभी आपने रखे हुए हैं देखिए, आपकी जो उम, ब जो आसानी से जो अपना जीवन बिता रहे हैं, उसको आप ज़रूर बाधित मत करिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक बार ढूँढ के ज़रूर देख सकते हैं कि जैसे आपने जो 7-8 हज़ार रुपए लाख बताए और आप एक मतलब आपका जो परिवार है, वे भी अ अ, 2 कमरों के मकान में आप कह रहे हैं कि हो जाता है काम, तो इसी तरीके का मकान अभी आप ढूँढ सकते हैं जिसमें कि आपको डाउन पेमेंट भी कम देनी होगी और मुझे लगता है कि 15 हज़ार रुपए ये और अगर 7-8 हज़ार रुपए आप केस में मिला लेते हैं, तो कहीं न कहीं ये अच्छा एक अमाउन्ट है अ, ईएमआई देने के लिए और कभी ना कभी वे घर ज़रूर आपका अपना होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि ये दोनों चीज़ों को मिलाइए और बस इतने ही पैसों स से जितने पैसे अभी आपके पास हैं, जो आसानी से आप दे सकते हैं, इससे संबंधित आप मकान ढूँढ सकते हैं और ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक सफिशन्ट अमाउन्ट है और इतने में जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपका मकान है, वो अभी आपको मिल जाएगा। मैं आप समझ सकती हूँ कि देखिए अ, जब आदमी मकान लेने जाता है तो ये सोचता है कि अरे जब मकान लेना है तो हम ऐसा क्यों लें? ऐसा लें कि ठीक है, वे भविष्य में भी अ, सही चलता रहें, तो थोड़ा-सा हम बजट बढ़ा देते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो अभी आपकी स्थिति है मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आप अपने बजट के हिसाब से मकान ले लीजिए और क्योंकि देखिए आपका जो ये क ये किराए वाला जो अ, खर्चा है ना, ये भी बच जाएगा कहीं न कहीं। और जो मकान है वे कहीं न कहीं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका ही होगा, तो जब आपको लगेगा कि फिर से जब आप वो जुटा लेंगे पैसे और बड़ा लेने के लिए आपको लगता होगा ना, कि मतलब इतने छोटे मकान में हमेशा थोड़ी गुज़ारा हो जाएगा तो मैं आप ये कर सकते हैं कि इस समय तो आप अपने बजट के हिसाब से लीजिए, कहीं कम से कम आपको एक सुकून तो होगा ना कि रोज़ घर नहीं बदलना है और आपका जो खर्चा, जो आपका किराया जा रहा है वे भी वेस्ट नहीं हो रहा, कहीं न कहीं आपके अपने घर में वे लग रहा है, है ना? उसके बाद जब फिर से आपको लगे कि 4 साल, 5 साल, 10 साल मतलब थोड़ा-सा समय तो बिता ही सिया जाया जा सकता है इसमें कि भाई आपका खुद का मकान होगा, एक तो सबसे बड़ी खुशी होगी इस चीज़ की, है ना? और जब आपको फिर से लगे कि अब आपकी वित्तीय स्थिति सुधर चुकी है, आप तो फिर आप इस मकान को रिसेल करके और फिर से आप दूसरा मकान ले सकते हैं और इससे जो आपको पैसे मिलेंगे, उससे आप उसकी डाउन पेमेंट भी दे सकते हैं कहीं न कहीं। तो देखिए, इस तरह से आप व्यवस्था बना सकते हैं जिससे कि आपको ना आप एक मानसिक सुकून ज़रूर आपको मिल जाएगा, कि अपना मकान होगा, टेंशन नहीं होगी, खुशी होगी और फिर ना जब ये खुशी होती है तो कहीं न कहीं जो ये अ, चिंता और परेशानियाँ होती हैं, जो हमारे साथ-साथ चल रही होती हैं ये अ, अपने अ, जीवन से संबंधित अ, जब वे एक साइड हो जाती हैं तो कहीं न कहीं हम अपने कामों पर और भी ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, आप अपने आय के और भी ज़्यादा स्रोत ढूँढ सकते हैं उसके बाद इस बीच में, है ना? सभी लोग ढूँढते रहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ आपकी करियर ग्रोथ भी होगी इतने सालों में ऐसा नहीं है कि जो अभी आपकी स्थिति है, वही आगे भी रहेगी। तो इस तरह से देखिए, मुझे लगता है कि आप अपना जो अ, योजना है ये बना सकते हैं और योजना बनाने के बाद आप इस पे काम कर सकते हैं तो आप कुछ अभी के हिसाब से आप अपना मकान ढूँढिए जो अभी आपकी स्थिति है, ताकि आपके दी जीवन की जो दिनचर्या है वे भी बाधित ना हो जाए कि अरे यार! मैंने तो यहाँ सारे पैसे लगा दिए और अब मुझे अ, हर चीज़ के लिए सोचना पड़ रहा है कि मैं ये कैसे खर्च करूँ, मैं वे कैसे खर्च करूँ। तो वे आसान सा जो आपका बन पा रहा है अभी, उसके हिसाब से आप मकान ढूँढ सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि इतने में ज़रूर आपको कोई ना कोई मकान आपके हिसाब से मिल जाएगा।
जी। हाँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हाँ। बिल्कुल। सही बात है। हुँ। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी, मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा और आपने मेरी परेशानियों को इतने ढँग से सुना और मुझे इतने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सलाह जो है वे आपके काम आए और मैं यहीं उपस्थित हूँ, आगे भी अगर आपको सलाह की आवश्यकता हो मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता हुई आपकी मदद करके।
जी। जी, जर